Поэтому я как-то ну, может быть, и, может быть, многие люди, конечно, со мной не согласятся, но живое общение я бы никогда не променяла бы на вот эту онлайн-жизнь, назовём её так.
Ну, э, правильно, тут важен, конечно, баланс, м. Вообще-то обойтись без современных средств, э, связи и коммуникации невозможно лучше. Бесполезно даже спорить, но найти баланс. Не у всех получается, к сожалению. А скажи, э, вот такой, э, забавный, может быть, вопрос. Ты можешь по речи человека определить, а, м, как он чаще общается? Э, с помощью смартфона или вживую?
Да, да. Мгм. Именно по речи, ты знаешь, ну вот, наверно
Да, по речи. Вот ты встретилась с человеком, разговариваешь. Ну, по естественно, достаточно молодым человеком. Если это пожилой человек, то понятно, что у них всё-таки личное общение превалирует над, э, общением по смартфону. Да и не у каждого пожилого человека смартфон
но если я Ты знаешь, ну так, чтобы, наверно, в ближайший, вот прям, в если это короткий какой-то диалог, наверное, нет, потому что, а, сложно сказать. Я просто буду бояться ошибиться, скорее всего. Если же, конечно, я прообщаюсь с этим человеком на разные темы, а, разное количество времени, возможно, как-то с разных ракурсов, да, то я почему-то думаю, что я, да, смогу. Потому что вот даже, ам, опять-таки вернусь к своей подруге, которая очень много времени проводит, а, в онлайн вообще всяких общениях, в онлайн-переписке
Мгм. Э. Та, это который живет по соседству, да?